E, no, però questa ragazza diceva dava una dritta, un consiglio. Diceva: "Guarda, prendete le mandorle, mettetele in frigo per", eh, in frigo, scusami, "in forno per qualche minuto e aspettate", esatto, "che si ammorbidiscano un pochino." Io che cosa ho fatto? Le ho messe nella friggitrice ad aria, però, purtroppo, le ho testa le ho tostate troppo, quindi vabbè, son venute un po' più una crema un po' più scura.
Mh-mh. Ah, tostarle. <sniffs> Mh-mh. Perfetto. Ah. Scura.
Però è buonissima, devo dirti. Ti consiglio, provala anche tu, ehm, insomma, vedrai
Mh, la farò, assolutamente. Sì, sì, ci proverò. Ti ringrazio, ottimo consiglio.
che Figurati, molto bel molto buono, anche secondo me, è molto meglio di quella che puoi trovare al supermercato perché, sai, fare le cose in casa, non so. Poi, sì, abbiamo detto che a noi piace cucinare, quindi, no, sei d'accordo?
Sì, sì, assolutamente, sono d'accordo con te. Ehm, in effetti, mhmm, preparare le cose da sé, scegliere gli ingredienti, evitare i processi di, mhmm, lavorazione industriale, i conservanti, può, assolutamente, essere positivo, no. Mh.
Mh-mh. Esatto. Sono scelte consapevoli da consumatore che, appunto, vuole vivere bene. Cosa dici? Mh.
Sì, sì. Sì, assolutamente. Lo, mhmm, lo proverò. Ehm, ti ringrazio per questa per questa ricetta. È stata una conversazione molto molto piacevole. Prova i pancakes, mi raccomando.
Fare figurati. Grazie a te per i pancake. <chuckles> Anche per me. Grazie. Certo, domani mattina, guarda, li farò. Sono sicura di questo. Grazie mille. È stato molto interessante.
<chuckles> Mh-mh, sono contenta. Mh, grazie a te. Ciao.
Ciao, buona serata!